Eh, o que mais? Você você consegue identificar alguma coisa, que dentro desse teu desejo, faria sentido você fazer, mas que você não faz agora?
Boa. Eu acho que você sabe que eu tinha um amigo, que eu adorava conversar com ele, e aí a gente, e eu fiz esse exercício outro dia com uma almi uma amiga assim, que a gente falou, assim: "Se você tivesse muito muito muito dinheiro, o que que você faria, assim, com ess eh, eh, não assim de vida, se você pudesse abrir um negócio, que que você faria de negócio?". E aí a gente ficou conversando sobre isso, assim. Eh, aí eu falei que eu teria um café e seria temático e assim, assim, assado, ela falou que ela teria um brechó, tal. Enfim, gente ficou conversando sobre isso. Eu acho acho que eu tenho que ter mais essas conversas, quando você me pergunta, né.
Uhum. Uhum. Hum É, exa e assim, eh, estar em contato com pessoas que também querem esse tipo de coisa, faz com que você

É, nesse momento eu na verdade eu não tô tenho tempo assim, de me inspirar, sabe. Eh, até pra ter mais ideia, sabe. Eu tenho na verdade um sonho de ter um café, quando eu fi talvez assim, quando eu estiver mais velha, tal, e ou talvez não, talvez agora, mas assim, eh, e eu queria tipo
Uhum. Sim. Uhum.
já colocar isso no papel, sabe quando você tem um sonho e você precisa transformar em realidade? Só que agora minha cabeça tá tão assim, eh, embaçada, com trabalho, vida, tal, sem tempo, que eu não consigo, assim, eh, ter inspiração pra poder criar isso.
Sim. Uhum. Sim. Entendi, entendi. Então, o foco da da tua inspiração tá meio que voltado pra esse objetivo, né.
É, eu eu queria tipo assim, eh, por exemplo, o que que pode me inspirar, né.
Uhum.
Eh, viajar, não tô tendo tempo. Viver um um romance, não tô tendo tempo, eh, sair, ver coisa bonita, não tô tendo tempo, então assim, sabe, como é que eu posso achar um tempo no meu na minha vida, na minha rotina pra fazer coisas inspiradoras, sabe? Que que você acha que eu posso ser mais inspirador pra mim?
Vim. Uhum. É, interessante. Uhum Não, isso é isso é bem interessante, né. Que você falou, você comentou que tá nesse momento tá sem tempo, pra viver determinadas experiências. E isso é é um pouquinho complicado no sentido de que a rotina é importante, porque tem as obrigações
É. Aham. Tá.
mas tem que fazer sentido, né. Porque imagina, senão imagina você ficar dentro de uma rotina, há 3 anos, por exemplo, e aí todos os seus dias são iguais
Tá.
sendo que essa rotina não tá te levando pra onde você quer ir.